À, bạn ơi mình nó có cái tính này xấu lắm mà mình hổng biết làm sao mình bỏ luôn á. Mình á thì có tính là mình á rất là hay ăn vặt á, miệng mình lúc nào cũng cảm thấy là nó nó lạt lạt, nó thiệt a, kiểu, nó nó nó mắt mình lúc nào cũng cảm thấy là cái người mình đói nên là lúc nào miệng mình cũng thấm cảm thấy lạt, và mình cần phải nhai á nên là mình rất là hay ăn vặt nha. Và á cái này á, thói quen này á là cũng bắt đầu khoảng 6 tháng rồi, chứ hông phải là cũng mới mới đây đâu. Tại vì cái lúc đó là, ờ, cái cân nặng của mình nó cũng hơi bị tăng một xíu á, á, nên là lúc đó mình cũng hơi bị stress về công việc nha, ơ, công việc nhiều quá, cảm thấy mỗi lần mà nhìn thấy công việc đó là, ờ, muốn ói luôn, ơ, nên là hôi kiếm cái gì đó bỏ vô miệng nhai nhai để cho, kiểu, đỡ mệt. Tại vì mình hay làm ở trên máy tính á, vừa nhức mắt mà vừa mệt nữa nên là lúc nào mình cũng cảm thấy mệt mỏi, nên là mình sẽ dùng cái việc ăn vặt đó, a, để mà mình có thể là mình xoa dịu cái tinh thần của mình. Mà ai dè là từ đó cái mình ăn xong giờ thành thói quen luôn, giờ công việc cũng hổng có còn bận rộn nữa nhưng mà mình vẫn giữ cái thói quen ăn vặt đó, mà á mình á là ăn mỗi tối luôn á. Cứ mình là có một cái lớp học, mình đi học về một cái là mình sẽ ghé qua, ơ, tiệm bánh tránh trộn nè, hổng thôi là trà sữa gần nhà mình á, ơ, muôn màu muôn vẻ những cái thức ăn, rồi snack đồ đó. Á, là mình á, ưm, để ở nhà, à, cứ là tối tối cái mình lấy ra cái mình coi phim, coi ti vi đồ đó là mình ăn. Mà á giờ mình muốnơ bỏ để mình có một cái, gọi là, mình giảm cân nè, mình có một cái cân nặng tốt hơn, mình có sức khỏe tốt hơn thì hổng biết làm sao để mình bỏ hoặc là mình bớt cái việc ăn vặt này hông?
Ừm. Rồi. Ừm. Ừm. À. Mình hiểu. Ừm. Ạ. Ừm. Rồi. Ừm. Ừm, thực tế mà nói thì khi mà cái việc mà ăn vặt nó đã trở thành một cái thói quen rồi, thì thực sự mà nói nó cũng sẽ là một cái vấn đề mà nó liên quan tới sức khỏe, đó. Tại vì cái việc mà ăn vặt mà nếu như mà ăn không có, ờ, lành mạnh á, ăn những cái điều mà nó không tốt cho sức khỏe nhiều quá thì chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của mình rồi. Rồi, vậy thì như là bạn chia sẻ thì, ờ, bạn thường ăn vặt vào buổi tối, vậy thì hông biết là còn cái khoảng thời gian nào ở trong ngày là bạn cũng sẽ ăn vặt nữa hông?
Ừm. Chính xác. Ừm, mình á, thì, ờ, chắc là những cái lúc mà tầm trưa trưa, ơ, trước khi mà bữa trưa á, thì á mình có một cái bữa, gọi là, à, bữa xế, thì mình thường á là bữa xế thì người ta ơ, mình thấy người ta hay là ăn để cho, gọi là, ơ, gọi là, tráng bao tử đồ á. Thì á thường á, mình thấy là người ta hay ăn sữa chua, hạt đồ, nhưng mà mình á thì mình, ờ, gọi là, lúc đó là mình cũng hơi đói đói xíu rồi á, là mình hay là lấy, ơ, ơ, mình mua những cái bánh tráng mà trộn bơ đồ á bạn. Á, mấy quán, a lúc nào ở trong nhà mình cũng có đồ ăn vặt hết trơn á, là mình sẽ lục tủ coi coi có sô cô la nè, có bánh quy gì hông, mình, à, nhâm nhi, mình thích ăn bánh Oreo đồ đó. Đó, là mình sẽ lấy ra mình ăn, à, vừa ăn rồi vừa chuẩn bị, ơ, cái thời gian để ra chuẩn bị nghỉ trưa nè, à, hoặc là mình có thể là mình lấy bánh tráng ra mình ăn với hành phi, trộn với bơ. Trời ơi ngon số dách luôn á.
Ừm. À. Rồi. Rồi, ô kê. Ừm. À. OK, mình hiểu. Nói chung là cái cảm giác của những cái món ăn vặt nó mang lại thì thực sự, ơ, rất là dễ chịu, đúng hông nè? Rồi vậy thì, ừm, ngoài những cái món mà bạn vừa kể đó, ví dụ như bánh tráng trộn, bánh tráng hay là, kiểu như là, ờ, bánh quy, sô cô la thì nó có còn những thêm những cái loại nào mà bạn thường chuẩn bị và để sẵn ở trong nhà của mình hông?
Ừ. Ừm, có chứ, mình, ờ, gọi là, ở nhà mình á là mẹ mình á, ờ, ừm, tủ lạnh mẹ mình á, mẹ mình rất là thích, ư, có cái tủ lạnh bự á, nên là hôi mình cũng ráng, ơ, mình dành một cái góc của mình để mà, à, mình đổ để đồ ăn vặt và mình cũng giấu giấu à, tại vì mẹ mình cũng hay la lắm. A, mình giấu ngay chỗ mà kế chỗ để rau của mẹ mình á, mình d gành ra một cái, gọi là, cái hộp, à, để mình mang để mấy đồ ăn vặt của mình. Thì, ờ, ngoài bánh quy thì mình còn có có những cái bánh, gọi là, bánh bánh ngọt á, ờ, có, kiểu, mua mấy cái bánh như Tiramisu nè, ờ, bánh sầu riêng đồ, bánh đó mà có hình khoai lang nữa. À, mình mua cái xong cái mình giấu ở trong cái hộp đó để mà nó giữ lạnh nè, xong rồi t tới hồi mà mình thèm là chỉ cần á là chỉ cần nhớ tới thôi là có thể là lấy ra ăn, thì rất là tiện luôn.
À. À. À. À, ô kê, mình muốn Ừm. À. Ừm. Rồi, ô kê, mình cũng hiểu ha. Rồi, vậy thì nếu như mà nói về cái mong muốn hiện tại của bạn thì như bạn mong muốn là có thể là cải thiện được cái vấn đề này, cũng như là có thể giúp cho cái cái vóc dáng nhưng sức khỏe nó tốt hơn á, thì bạn đang mong muốn là chỉ là, à, giảm một phần nào cái việc ăn vặt của mình, hay là bạn đang mong muốn là có thể là thay thế cái việc ăn vặt bằng những cái món ăn khác nó phù hợp hơn?
Ừm, mình á thì muốn là giảm cái việc ăn vặt nè, à và nếu mà mình có thèm quá mình cưỡng lại không được mấy cái đồ ăn vặt á, thì mình cũng có thể là mình thay mấy cái đồ ăn vặt mà, gọi là, nhiều gia vị nè, nhiều cái, gọi là, nhiều cái chất hổng có tốt, nó mà mình thường hay ăn bằng những cái thực phẩm mà nó lành mạnh hơn, nó tốt cho sức khỏe hơn. Tại vì cái mục đích chính của mình á để mà giảm ăn vặt thì cũng là chỉ muốn tốt cho sức khỏe thôi mà, nên á là làm sao cũng được, miễn sao sức khỏe của mình được cải thiện, cân nặng của mình được cải thiện là được rồi.
Ừm. Đúng rồi. Rồi, ô kê, rồi. Vậy thì nói một chút xíu về cái lý do bạn ăn vặt nữa đi ha. Thì ngoài cái việc là, ờ, ăn vặt, ưm, thời điểm này thì ăn vặt theo, kiểu như, dạng những lúc mà bạn buồn miệng thì không biết là bạn có bao giờ bạn chọn cái việc ăn vặt vì cái lý do cảm xúc hông? Ví dụ như, kiểu, là buồn quá thì kiếm gì đó ăn hay là vui quá thì kiếm gì đó ăn mừng chẳng hạn, kiểu, kiểu như vậy.
Ừm, đúng rồi, thì, á, mình, á, là, á, ơ, như mình kể hồi nãy đó là, á, mình bắt đầu cái thói quen ăn vặt là do cái công việc của mình lúc đó, ờ, nó hơi nhiều công việc, ơ, nhiều dự án quá và mình phải làm liên tục á bạn. Ơ, thì làm liên tục như vậy, thứ nhất là mình cũng hông thể nào mà ăn, a, à, ăn một cái bữa trọn vẹn được, giống như là, hông thể bỏ để mà đi ăn, ơ, nấu cơm rồi ăn cơm đồ á, thì nó cũng rất là tốn thời gian, à, nên là chụp được cái gì là mình ăn luôn cái đó. Và mình luôn cảm giác là bị stress, bị, kiểu, nản á, bị mệt, ơ, bị căng thẳng, thì khi mà mình cảm thấy mình nhai có cái gì đó nhai nhai á thì tự nhiên á mình nghĩ tới ra ăn đồ ngọt đồ nè. Thì, á, nó làm cho mình nó làm dịu cái cảm xúc của mình, ờ, giống như là, khi mà mình cảm thấy là, ờ, công việc này chắc là mình giải quyết không được, mình làm sai rồi mình buồn lắm, thì mình ăn đồ ngọt vô cái mình cảm thấy là, à, cuộc đời này nó cũng hạnh phúc một xíu, ít nhất là cái món này nó vẫn ngon mình cũng còn được ăn.
Ừm. Ừm. Rồi, mình hiểu. Rồi. Rồi, mình hiểu. Ừm. À, ô kê. Thì thực sự mà nói thì những cái món ăn ngọt nó giúp cải thiện tinh thần khi mà bạn stress hay căng thẳng thì cái điều đó thì, ờ, cũng được khá là nhiều cái, ơ, cái thí nghiệm khoa học nó chứng minh rồi, nên là cái chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Rồi, vậy thì, à, để mà có thể là đưa ra cho bạn cái lời khuyên á, thì mình sẽ có một vài cái góc nhìn như thế này ha. Thì hi vọng, á, là nó có thể là giúp bạn trong cái trường hợp này để giảm đi cái việc ăn vặt của bạn nha. Ừm. Rồi, đầu tiên á thì để có thể là thay đổi hay là giảm cái thói quen này, thì cái việc đầu tiên bạn cần phải làm đó chính là thay đổi cái môi trường xung quanh bạn. Tại vì ở hay như bạn chia sẻ thì hiện tại thì trong nhà của bạn có rất là nhiều cái đồ ăn vặt được chuẩn bị sẵn nè, rồi chưa kể là cũng đã có những cái vị trí mà bạn còn giấu gia đình nữa. Đấy, nên là cái việc mà đầu tiên ấy là bạn cần phải thay đổi, có nghĩa là bạn giảm cái lượng số lượng mà đồ ăn vặt bạn lưu trữ trong nhà mình, bạn giữ trong nhà mình. Đó, hoàn toàn bạn có thể là thay thế nó bằng những cái thứ, những cái loại thức ăn, cũng là những cái loại ăn đồ ăn nhẹ thôi, ăn vặt thôi, nhưng mà nó phù hợp hơn, nó tốt hơn cho sức khỏe chẳng hạn. Ví dụ như là các loại hạt nè, hay là các cái loại ngũ cốc chẳng hạn, hay là cũng thôi là có thể mình thay thế hoàn toàn bằng trái cây. Đó là những cái món thức ăn bạn cũng có thể là dành để ăn vặt nhưng mà nó lại mang được cái giá trị dinh dưỡng như là tốt cho sức khỏe hơn. Đó. Ngoài ra thì những cái loại mà, ờ, ví dụ như là những cái loại bánh ngọt quá ngọt nè, hay, kiểu như là, rà chữa thì tốt nhất là bạn cũng nên hạn chế, cũng như là, ờ, loại bỏ nó khỏi trong cái cái gian nhà của mình, để tránh cái việc là bạn khi mà bạn thèm bạn có thì nó sẽ khiến cho bạn khó duy trì cái việc là, à, giảm cái tần suất ăn vặt của mình. Đó thì bạn thấy cách này nó có phù hợp với mình hông?
Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy là đúng là hợp phù hợp với nha. Ờ, cái nguyên nhân mình ăn vặt là do là na đôi khi nó cũng quá dễ dàng, quá tiện lợi đi, hơ, lúc nào ở trong nhà mình cũng có đồ ăn vặt. Trước hết á, ngay cái bàn làm việc của mình thôi đã có mấy cái lọ, ờ, bánh, ơ, khoai tây đồ đó rất là dễ, mình chỉ cần, ừ, ờ, đưa tay ra mình chộp cái là mình có thể mình ăn liền, thì nó tiện quá, như vậy thì làm sao mình có thể là hạn chế ăn được. Ơ, nên là mình nghĩ là bây giờ á mình sẽ ôi, gom hết mấy cái món đồ đó thôi bỏ đi, a, để mà mình mua lại những cái món đồ mới mà nó có thể là nó tốt cho sức khỏe, như bạn nói là có thể là dành cái số tiền đó, thay vì mình mua những cái thực phẩm mà mình ăn vô nó chỉ là độc cho cơ thể của mình thôi, thì mình mua những cái thực phẩm mà nó, gọi là, tốt cho sức khỏe, nó nó cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn, như là trái cây nè thì có nhiều vitamin, đúng hông? Ờ, còn, ờ, hạt đồ đó thì nó cung cấp chất béo, như vậy á thì mình cũng dễ mà, ờ, gọi là, ừm, thay đổi cái bữa ăn của mình hơn, mà mình cũng hông phải là lúc nào cũng, gọi là, ờ, trong cái trạng thái là mình phải, a, gọi là, ờ, thèm và muốn ăn đồ ăn vặt nữa. Ừm, mình thấy là hợp lý á.
Ừm hứm. Ừm hứm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, chính xác luôn. Thì để mà có thể là lựa chọn cho mình những cái món ăn, ờ, những cái món mà thay thế, thì như là mình chưa chia sẻ bạn cũng đã thấy đó, ngoài trái cây ra thì những cái loại hạt nè, những cái loại, gọi là, những cái loại, ừm, như sô cô la thì vẫn được, có nghĩa là sô cô la vẫn mang lại những cái giá trị nhất định cho sức khỏe. Ngoài ra thì cũng có thể là chọn sữa hay là sữa chua, đó thì đó như là những cái món ăn, kiểu như là, mình vẫn có thể đang ăn vặt được, nhưng mà nó vẫn sẽ mang lại những cái giá trị thiết thực cho cái sức khỏe của mình. Rồi, thì ngoài cái việc là, ờ, ừm, giảm những cái loại đồ ăn vặt ở trong nhà nè, thay thế nó bằng những cái đồ ăn lành mạnh hơn, thì bạn cũng nên tạo cho bản thân mình một cái thói quen nhất định, ví dụ như là ăn đúng giờ, ăn đúng cử, đó, để giúp cho bản thân mình có đủ một cái năng lượng, nó cũng tránh đi trường hợp là khi mà bạn nó, kiểu như là, nhiều khi thực cái công việc căng thẳng hay cảm thấy là đói, đói thì mình có thể là mình sẽ tìm đó cái đó gì đó mình ăn. Đó, thì ví dụ như nà khi mà bạn có một cái lịch ăn uống nó, gọi là, nó cụ thể rõ ràng, thì ví dụ như là buổi sáng thì mình ăn sáng xong, thì tầm trưa, trưa, ví dụ như tầm 9:00, 9:30 hoặc là 10:00 mình có thể là ăn có một bữa ăn nhe nhẹ với trái cây chẳng hạn. Rồi sau đó thì chì trưa thì sau khi mà ăn trưa xong thì buổi chiều thì bạn cũng hoàn toàn có thể là chọn ăn ví dụ như là ăn ngũ cốc hay là ăn trái cây vào cái thoảng thời điểm tầm 3:00 chiều. Đó, thì khi mà bạn có được một cái, gọi là, cái lịch ăn uống nó cố định mà nó khoa học á, <sniffs> thì nó cũng sẽ giúp cho bạn giảm đi cái cảm giác ham muốn và cái giảm giác cảm giác thèm ăn đó. <sniffs> Vậy thì bạn thấy cách này hì bạn có thể là sắp xếp được hông?
Ừm. Ừm. Đúng nha. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mình thấy chắc là mình cũng ráng ráng mình có thể sắp xếp được. Ờ, đó giờ thì ăn uống mình cứ thích thì mình ăn thôi chứ mình cũng chả có lịch trình gì hết, đôi khi ăn vặt, ừ, no quá cái mình cũng là bỏ bữa, những cái bữa ăn chính của mình luôn. Rồi xong rồi tới khi bao giờ đói thì mình lại qua bữa rồi mình lại ăn vặt tiếp, thì nó đâu có tốt cho sức khỏe, với lại nó cũng không có tốt cho cái hệ tiêu hóa mình, tại vì, ờ, nó làm việc nó đâu có giờ giấc cụ thể đâu, nên là đúng như bạn nói bây giờ, mình phải có một cái lịch ăn uống nó khoa học, nó cụ thể. Thứ nhất ăn như vậy có giờ có giấc, thì mình sẽ, gọi là, nó nó nó có giờ như giấc như vậy thì nó sẽ, gọi là, tốt hơn cho cái hệ tiêu hóa của mình, đúng hông? Đã vậy, a, mình thay thế, mình ăn những cái món, ờ, những cái bữa phụ của mình bằng những cái món rất là, à, tốt cho sức khỏe như là trái cây, như là sữa chua, như là yến mạch á, các loại hạt đồ. Thì á, mình nghĩ là á sức khỏe của mình nó sẽ rất là ờ, bao tử của mình cũng sẽ rất là dễ dàng, gọi lạ là, tiếp nhận những cái cái món đó và cũng d rất là dễ dàng để mà mình có thể ăn uống lành mạnh hơn.
Ừm. Chính xác. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Thì ngoài ra thì trong cái khoảng thời điểm đầu khi mà mới bắt đầu thay thế thì chắc chắn nó sẽ rất là khó khăn. Thì trong cái thời điểm này bạn có thể là, à, lựa tập ờ, luyện tập một vài cái cách, gọi là, giúp có thể là kiểm soát cái cơn thèm. Ví dụ như là khi mà thèm ăn thì mình có thể là, ừ, thay việc ăn thì mình uống nước và có thế mình đi bộ, đó, thì giãn tay, giãn chân, đó. Thì những cách này nó cũng sẽ giúp cho bạn là kiềm chế được cái cơn thèm ăn vặt của mình đó nha.
Ừm, ừm. Ừm, đúng ra mình có thể uống nước vô, uống nước no rồi thì làm sao mà ăn được, đúng hông? À, rất là cảm ơn bạn chia sẻ cho mình rất là nhiều tip hay nha. Bye bye.
Đúng. Bye bye.